بُصي، أنتِ حقِك جدًا تعملي كده. أنتِ بتقولي أصلًا إنك في شهر كمان مضغوط. يعني هو في الطبيعي أصلًا بضغط، وأنتِ حاليًا كمان في ضغط أكتر. فطبيعي جدًا، جدًا اللي أنتِ حاسة بيه ده. وبُصي، بنسبة بالنسبة لموضوع جوزِك، إنه هو آآ لما بيشيله ساعتين مثلًا، فأنتِ بتحسي بالذنب إنه شاله، فالمفروض ت تقدمي له حاجات تانية هو طالبها أو حاجة. العلاقة دايمًا الزوجية بتبقى مشاركة. يعني الأم، آه، بتبقى آه، مهتمية بأكتر الحاجات بابنها وبيتها وكده، بس الزوج بيشيل معاها؛ ده دور الزوج برضه، ده زور ال دور الأب، يعني الأب لازم يشيل ولازم يقعد ولازم يعمل. فلازم توصلي له فكرة إن ده طبيعي، إن أنتِ مش بتشيله لي أنا، ده إن هو ابنك زي ما هو ابني. يعني أنا باقعد بيه شوية
إمم. بالضبط. بالضبط، وهو ده اللي بنوْصَل ليه أصلًا في أي خناقة بجد. باقعد أتكلم معاه وباقعد أقول له: "هو ده على فكرة دورك. إحنا مش مش مش أنا مش قاعدة لوحدي، مش كل حاجة عليَّ لوحدي." آآ، لو لو أنا باشتغل فأنت كمان بتشت يعني لو أنت بتشتغل أنا كمان باشتغل و وأنت ما تقدرش تتحق يعني فعلًا، فعلًا تتعامل مع كل ده. أنت شغلك بالنسبة لك خلاص مُرهق، أنا بالنسبة لي بعد الشغل، وفي وسط الشغل باعمل حاجات كتير. باعمل الأكل، بانظف، باشيل طفل أرضعه بع بيبقى في كذا حاجة. بجد الواحد مش مستحمل.
إمم. بالضبط. في مسؤوليات كتير تانية، بالضبط. إمم. طب وبتوصلوا لإيه بقى في الآخر؟ يعني هو بي بيقتنع بالوجهة النظر دي والّا بيشوف لأ هي مسؤولياتك عليكِ وخلاص؟ حلوة أوي.
خلاص، آه، يقعد يقول لي: "حقِك عليَّ أنتِ آه، إن إن أنتِ أنتِ آه، شايله وكده." وبعدين نرجع تاني بقى أيام تانية، برضه برضه ليه طاقة يعني بيقعد ساعات بيه مثلًا ب3، 4 ساعات وبيقعد بيزّن ويعيط مش مش عايز إلّا أنا، يعني الطفل ده مش عايز إلَّا أنا.
إمم. هو متعود عليكِ، آه.
آه، فبالتالي بابقى أنا تحت ضغط، إن أنا مش عايزة حد يدخل عليَّ الأوضة ولا حد أسمع صوت صويت أو زعيق أو عياط أو حاجة، في نفس الوقت هو عايز برضه إن هو يخلص شغله، يعني هو مقتطع من جزء من شغله 3 ساعات والّا 4 ساعات من شغله الصبح، علشان بس يمسك الولد، وفكرة تحقيق المشاركة وكلام من ده.
إمم، حقِك طبعًا. إمم. إمم. إمم.